あの、服って、あの、いろんな効果あると思うんですけど、服で気分を変えるコツとかって何かお持ちですか？
はい。 はい。 はい。 ああ、そうですね。あの、ま、大体、夏、冬はあの、毎日着るパターンが決まると、意外と同じ組み合わせなんだけど、こう、色違いでぐるぐる回すようになっていくので、え、そういう時期と、それから春とか秋のあの、毎日の気温とにらめっこしながら、どうしよう「打-明」どうしようっていうのとね、ま、2種類あるんですけど、あの、どうでしょうね、あの、気分を変えるっていうと
うん。うん。 ほお。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 <laughs> はいはい。 うん。
最初にあるのってやっぱ季節の変わり目で、それにちょっと自分も乗っていきたいっていう時の変え方ですよね、最初にね。うん。そうです。え、例えば、最近って夏というか、暑い期間が長くて。でも世の中的に秋だよね、みたいな時期に暑いたっあるじゃないですか。
はい。 うん、うーん。あ、季節ですね。うんうんうんうんうん。 はい。 <laughs> <laughs> ま、まさしく今年なんかそうですよね。うん。
そうですよね。でそうすると、えっと、理想は、こう暑くても着心地のいい服は継続したい。けど、雰囲気は秋っぽくしたいってなってく。そうすると、ま、秋だと色を入れる、変えるってことなんですけど。
うん。 うん。 うんうん。 うん。 わか分かる気がする。うんうん。 はい。
で、その場合 その1って言うのがあって、えっと、とりあえず鞄だとか、あの、カジュアル用のそんな高くない、あの、ほんとに簡単な鞄とか、ね。なんか、その手のところ、まあ、スーツとかだったら、ネクタイとかになるんですけど。なんか、こう、ポイントで色を入れて、で、歩くと、意外とああ、って、ちょっと秋きっぽいかなって、いう感じがして、気持ち的にはいいな。ま、そう言うのはありますね。うん。はい。
うん。 うん。 ああ。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん、うん、うん。 うん。 うんうん。 うん。うん。 なるほどですね。あの、気分っていう事は何でしょうね？例えば、あの、ハッピーな気分になるとか。あ、ま、いわゆる上がるとか、そう言うのもあると思うんですけど。例えば、じご自身で、ま、こういうシチュエーションね。例えば、こうこういうシチュエーションの時には、こういうカラーで行くと、例えば、モチベ上がるなとか、なんか、そんなんとかってありますか？
うん。 はいはいはいはいはい。分かります-分かります。 はい。 はい。 うん。 あ、そうですね。あの、例えば、今年の夏って、あの、決まり金時コーディネートが4パターンあったんですけど。面倒くさいと、もう、それをぐるぐるぐるぐる回すんですけど、あの、やっぱりその中には順番というものがあって。
はい。 おお、はいはい、はい。 ええ。 ええ。
一番のお気に入り、二番目、まあまあ、しょうがないなみたいな順番ですよね。で、そうするとやっぱり、ええ、この日は何か集まりがあって、そこ、どっかでなんか行くとか、なんかそういうタイミングにその、ま、1軍をこう一応配置して、ね、で、この日と、この日と、この日つって。ま、2連続になっちゃったらどっちか、あの2軍、あの、1軍半ぐらいにするんですけど。そうそうそう、そのぐらいするんですけど、まあ、大体そうやってやるっていう、ま、計画的なパターンがその1かな。で、もう1個はあの、そうは言ってもって言って、例えば
はい。<laughs> うん。はいはい。<laughs> はいはい。うん。 うん。 はい。 うん。 1軍をね、うんうん。 うん。 <laughs> 1軍半が。<laughs> はいはい。 うん。 はい。 はいはい。 うん。 うん。
真夏だけど、雨が結構降る日が、意外と涼しいような、暑いようなみたいな時は、やっぱちょっと着るものも変えなきゃいけないので、ま、臨時で変えて、「さあどうしよう」って言って、そうするとなんか、どっかに自分のお気に入りの色が入るように、なんとか組むっていう。
うーん、うん、うんうん。 うん。 そうですね、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 なるほどですね。
あい、割と色はおっきいかな。うんうんうん。はい。
うんうん。例えば、あの、このシチュエーション、例えば、ま、時々あの勝負服とかね、あの、自分の、ま、モチベ上げてくれる服を着たおかげでこうなったとかって話聞くじゃないですか。そういう経験とかってありますか？
はい。 はい。 うん。 はいはい。 そうですね。あの まあ、なんて言うのかな、職場に通勤して会社組織ん中でやってる時って、あの、結構大事な役割だとか、なんか下手すると司会だとか、色々回ってくるじゃないですか。だ、そういう時はまあ、でもね、どうしたんだろうな。
はい。 うんうん。 うんうん。はいはい。 うんうん。
ぱ、ネクタイとか、スーツの色とか、まあ、そそういうの合わせていくじゃないすか。ま、そういう時に
うん。 はい、はい。
ちゃんとしてないと落ち着いて出来ないな、とは思いまし
うん、ああ、なるほどですね。はいはいはい。
はい。はい。その、不安要素はなるべく消していきたいなっていう、そういう感じですよね。おんな感じでしたね。うん、うん。はい。
う、ふん。<laughs> ありますね、確かにね。うん。うんうんうんうんうん。なるほどですね。ちんうん、うん。
うん。あの、それは日常生活にもあって。
うん。
えっと、なんだろう。 自分の住んでるとことか、その辺の近所のま、モールぐらいまでだったらまあ、あの、対応できるな服に普段してるので、うちだけっていうのはなるべく避けてるので、あの、着替えるの面倒くさいと思ってですね。だけど、じゃあ電車に乗って、東京駅で降りてとか、大手町で降りてとか、ね、新宿で降りてってなったら、もうちょっと頑張りたいので
はい。ええええ。 はい。 <laughs> うんうんうん。 はいはい。 うんうん。<laughs> うん。 はい。 うんうん。 うんうん。 うんうんうん。 うんうんうん。
そういう時は、似たようなパンツでも、もうちょっと何て言うのかな、あの
うん。
紐で閉じるようなんじゃなくて、ちゃんとジッパーがあって、いうのにして、もうちょっと生地も、何て言うのかな、しわになりにくいものに変えてとか、見たら似たようなパンツなんですよ、どっちも何かワイドパンツか何かで、両方とも麻素材なのに、もう片っ方は麻なんだけど何かもういっこ入ってて、そんなにしわしわになんないとか、ま、その辺変えて、あの、ま、恥ずかしくないようにっていう。あの、はい、そういう感覚はありますかね。
はいはい。 はい。 うん。うん。 はいはい。うん。 はい。うん。うんうん。 うん。 うん。 はいはい。 うん、はい。 <laughs> なんか分かる。 うん。 あの、それ、なんか、何て言うんすかね、自分の中で、ま、円じゃないですけど、このこの圏内はこの服でいいんだけど、この圏外というか、このエリアに入ったところでは、もうワンランク上げてとかっていう、自分なりのこの線引きってやっぱりこうあるもんですかね。
うん。 はい。 はい。 あ、そうですね。あの
うん。<laughs>
えっとね、美術館行く時っていうのは割とちゃんとしたりとか、えっと、どうだろう。
<laughs> はい。<laughs> なるほど。うん。
ランチ2、3000円までと、その上とか。
うんうん。はい、ああ、でもよく分かりますよ、その気持ち。うんうん。うんうん。
そうそうそう、とか。要は、来てるお客さんたちの雰囲気に合わせたいのはあるので。
ああ、そうですね。うーん。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
うん。 うーん、うん。はい。うんうん。 <chuckles> そうですね。あの、すき屋に行くとは違いますからね、やっぱりね。<laughs> そういうことですね。うーん。ちなみに最近、あの、ま、昔とちょっと状況変わってきていて、まあ、昔はブランドものとかですね、あの、高価なもので、ま、あの、コーディネートするとかっていう。だから最近は、あの、プチプラとか、もしくは、ま、安価なものなんだけど、それを、ま、工夫してコーディネートしていくとかっていうのはいろいろあるじゃないですか？ちょっと時代の流れの中でのご自身のこう、服の選び方とかって変わってきてますか？はい。
はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。 はい。 はいはいはい。うんうんうん。はいはい。 あ、そうですね、あの やっぱりスーツとかある状態だと、それなりのものが入ってくるんですけど、あの、じゃあ自宅でフリーランスんなりましたっていうところから、もうそうなると
ええ。うん。 ええええ。 うんうん、うんうん。
普段家にいる時の服が
うん。
メインになるので、そうだんだんこうプチプラ的なものだけで揃えてくような、感じにはなりますよね。でも
はいはい。 うんうんうん。 あの、フリーランスフリーランス、あのあの、在宅ワークあるあるのところになってくるかもしれないですけどはい。はい。
はい、そうですね。なんだけど、それなりに自分で好きなものを着よう、いうこと。それから着ていて着心地のいいものを着ようっていうようなところで、あの着心地がいいと気分がまず良くなる。
うん。 うん、うん。 そうですね。
しょ？で、好きだと気分が良くなるっていう、そも結構大事だと思ってます。はい。
うんうんうんうん。 すあ、なんか、あの、光景が思いに浮かぶ感じがしますね。あの、結構、その、いわゆる今、ま、そのリモートワーク系とか、ま、フリーランスの方々のお話をお伺いすると、結構分かれるところがあって、その、ま、朝寝起きの格好でも仕事できていいよっていう人もいるじゃないですか。
うえ。 はい。 はい。 うん。 ああ、いますね。絶対無理です、はい。
うん、いますよね。あ、でもね、それ聞けてすごく嬉しいですね。あの、それ大事だと思いますよ。あの、スイッチスイッチオンのね。あの、そのパターンって、やっぱり、あの、仕事のクオリティとかにとか、モチベーションに影響あるなって思われる時とかありません？そういうの。
うん。 はい。 ですよね。 はいはい。 そうですよね。なので、その、何かな、洋服着るのもそうですし、その前にちゃんと身づくろいしてスキンケアしてとか、そういうとこも大事なので、やっぱりそういうところを1個1個あの、自分を作ってくっていう感覚で、やりつつ、ま、多分スキンケアとかその辺の身づくろいんとこって毎日何も変わらない、ころで、でも洋服になってくると、ね、その日の、天気だとか気候っていうのがまずあって、で、それにフィットするようにしようっていうことをまず考えて、でなるべくそれがやりやすいコーデを、なんか期間が経ってくうちに決まってきて。 ところがまずベースですよね。で、でも気分はやっぱり毎日ちょっとリフレッシュしたいからって言って、じゃあ、あの上に着る半袖の羽織りシャツは色ちゃんと変えようとか、ね、あの、そういうことをしたりとか、何かこう一生懸命やりたい時は一番、自分が好きな色になるように回してこうとか、そういうところでちょっとメリハリを
うん。 はい。 うんうん。うんうん。 うん。 うん。 ああ。 うん。 うんうん。 うんうん。 うん。 はいはい。 うん。 うーん。 そうですね。うんうん。 うんうんうん。 うん。うん。 うんうん。 うん。うん。 うん。 うんうん。 うん。
付けるっていうのを、ね、こう気分を変えるコツの一つかなと思っています。
うーん、いいですね。じゃあ、その、ま、今ね、フリーランスってお話が、あの、出てきましたけど、ま、新しくですね、例えば、まあ、起業というかね、あの、事業を始める方がおいでになるとして、やあの、ま、先輩としてのアドバイスとして、やっぱりこう仕事、ま、フリーランスということは、ある意味自分の、ま、す責任が余計重くなるじゃないですか。かい会社員よりもね。その点で、この服ですね。で、え、気持ちを気分を整えるっていうことをアドバイスする際に、どんな風にアドバイスされますか？もしはちょっと僕がね、そういう立場で、いや、今度会社辞めて起業しようと思うんすけど、なんか、あの、モチベとかね、あの、家でどうせ俺やるんでとかっていうに言った場合に、なんかどんな感じでアドバイスされます？
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 うんうんうん。 ああ、そうですね。そうです。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 そうです、はいはい。 うんうんうんうん。 うん。 うんうん、うんうんうん。 そうですね、あの まあ、服と気分っていうのは、結局、例えばこういう服着てる時は、オンの時間帯だとか、そうじゃない時はオフの時間帯っていうのがきっとあると思うっていうはなて、で、あ、オンとオフがあるよねと。そしたら、何かで、自分に言いかせないと、なかなかそれ難しいよっていう話ははい、ですね。で、オフの時、オフみたいな感覚でお仕事をやると、その方ひょっとしてワークライフバランスとかぐじゃぐじゃになるような感覚もあるので、あの、そういうの守りたいですよねってお話をしながら、じゃあ、オンの時のための、もう服装から身支度するところからってちゃんとやった方がいいし、オフの時はゆっくりともう徹底的にくつろいじゃった方がいいしっていうような、持って方で、そん中に、その洋服だとかのたちなんていうのかな、立ち位置というか、ポジションというか、あの、役目というのをちょっと考えてみたらどう？っていう話の仕方をして、ええ、で、僕もそうやってるよっていう話になるんじゃないかなと思います、はい。いえ、はい、ううん、はい。
うん。 はい。 うん。 うんうんうん、うん。 うん。うん。 うん。 うん。ああ。 うん。 うん。 うん。うんうんうん。うんうん。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うんうん。うんうん。うん。 うん。 うん。 ああ、いいアドバイスですね。 さっき、あの、季節の話をじばん最初にしてくださいましたけども、ま、あの、リモートワークであったりとかしていく中で、ま、外に出る機会ってなかなかこうま少ない、ね、あの、わけですけども、家の中でも、その季節感を演出する工夫とかっていうのもされますか？
はい。 はいはいはい。はい、はい。 はい。 はい。 ううん。そうでしょうね、はい。 あ、そうですね、あの、まあ、一つ言うと、あの、家で仕事するにしても、いっかいは外を歩いたりはするようにしているので、どうしやっぱりその
うん。 うん。 うん。 ああ。 うんうん。
この自然というか、気候の中で生きてるのは、変わりないので、あ、そういうのは大事にしたいし、ね、あの窓から見る外が、ね、青いのと、灰色というか暗いのとではまた違ってくるので、ま、そういうところも意識しながらっていうのは、あるかなと。だから、あの、で、特にあの、寒い暑いにならないように、するのが一番大事で洋服って。多分。うーん、そうなんです。あの、最近ほんとにその気温差が全く違うので、だからそこはほんと考えて、前の日の天気予報から
うん。 そうですね。うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 <laughs> ほんとにね。うん。 はい。 はい うん。 うん。
服を考えるっていうこともしていかなきゃいけないので。または、あの、下着であったかいのにするって手もあるんあ、その辺色々工夫をしていくことで、要は気分を変えるっていうか、気分を良くしていくっていう、感覚でいけば、あの、楽しくやってけるんじゃないかなっていう風に思っていまはい。
うん。 うんうんうんうん。 うん。 うん。 うんうんうんううん。 うん。 うん。共感します。ほんとにそうですね。なんか四季が二季になっちゃってるようなね、この日本の今、状況なので、あえてそれをちゃんと四季を感じられるようなうーん。
あ、それはありますそれはあります。うん。 そうですね。こう激動の変化をどう楽しむかっていうのは。<chuckles> 苦しいですけどね、大事だと思いますよ。はい。
<laughs> ほんほんとですね。<laughs> ほんほんとですね。なんか今日のお話をお伺いして、あの、まずちゃんとこう、切り分けをされての、その、フリーランスでのお仕事っていうのもやっぱり、りご立派だと思いますし。うん、それと同時に楽しんで、そのお仕事されてる様子を伺うことが出来て、ほんとに良かったと思います。
はい。 うんうん。 はい。 あ、はい。 はい。はい、こちらも色々お話し出来て嬉しかったです。ありがとうございました。
どうも。ありがとうございました。はい、失礼します。